ما هي دي دي التانية بقى اللي كنت جايِّ لِك ليها في محتوى تاني مش مفيد بس جميل بقى قمر، يعني اللي هو ال ال ال ل ل المقالب بقى وال والهزار والتجارب، يعني تلاقي في في ناس آه يعني بجد أنا باحب الموضوع ده، يعني بتلاقي مثلًا فيديوهات آآ، تلاقي واحدة مثلًا أنا ل يعني لمّا اتجوّز هاعقل وعاملة مقلب في جوزها، يعني هو كان فاكر إن أنا لمّا أتجوّز ع هع وأشوف بقى آه، تلاقي حاجات كده لذيذة الصراحة بتبقى حاجات لطيفة أوي.
إمم. آه. <laughs> أيوه أيوه. المحتوى ده بيجذبك يعني؟
آآ، ي ماشي يعني بتبقى في حاجات لطيفة كده، في حاجات مثلًا مقالب مش عارف إيه، الحاجات دي الصراحة برضو يعني بيبقى فيها حاجات ش الواحد يشوف رد فعل الناس، بيبقى في حاجات مسلّية أوي الصراحة، بعيدًا عن المقالب السخيفة اللي بيبقى فيها الق اللي بتبقى قايمة على إن هي تخوّف الناس أو كده، لأ بيبقى في حاجات مفتعلة. يعني
بالضبط. اللي هو قصدك برضو محتوى Comedy، محتوى مثلًا ممكن يخلّيك مبسوط لو أنت متضايق، لو أنت مثلًا قاعد زهقان يسلّيك يعني برضو.
محتوى Comedy. بالضبط. بالضبط، يعني يعني أنا ممكن أحكي لِك على حاجة شُفتها، <laughs> آه هو كان super supermarket تمام، والراجل اللي بيبيع جوه هو اللي صاحب المقلب، وفي حد زميل له بييجي من برّا مثلًا متفق معاه، وفي زبون واقف، فهُم 3 أشخاص أوكي، فالزبون اللي واقف ده بيشتري، فبييجي له بقى صاحبه اللي متفق معاه من برّا، فهو يعني يعني مثلًا ي يبُص للِّمبة مثلًا يقُول له: "إيه يا عم اللمبة دي جامدة أوي، خفف الإضاءة شوية"، فاللمبة تقع تتكسر، ف <tsk> فهُم مضبّطين إن هو لمّا يقُول كده اللمبة هتقع، فيقول له ما شاء ال آه، بيحسد يعني.
إمم. إمم. آه. <laughs> حسد يعني أيوه، اللي هو عشان اللي واقف يخاف من الحسد.
بالضبط، فييجي واحد <laughs> فييجي واحد تالت زميلهم برضو شايل شاشة كبيرة، ف فبيقول له: "معلش شيل لي دي عندك" وبتاع، ف ف فقال له: "م يا عم الشاشة ما شاء الله دي كبيرة أوي"، وبتاع، "يشيلها لك فين؟" فالبتاعة فالشاشة تقع، فهُم م مربّطين مع بعض، عارفة، ف ف فده تاني موقِف، فيا يقُول: "الله يخربيتك الشاشة وقعت، أنت إيه"، يع يعني عارفة أنتِ اللي هو هُم بيمثلوا بيحبوكوا الدور أوي، <laughs> فالراجل اللي بيشتري بقى تبدئي تشوفي رد فعله إن هو يا عيني يعني بيصعب عليَّ والله، ف ف إمم يعني م ال ال الخطوة التالتة بقى إن هو يبدأ يقُول له على حاجة عاجباه في الراجل اللي بيشتري نَفسه، اللي هو ف ف فعارفة بيخاف بقى، تلاقيه خد رد فعل يا عم ارجع مش عارف إيه، قُل ما شاء الله وبتاع، ففي حاجات كده لذيذة الصراحة، يعني دي من ال الحاجات الكوميدية اللطيفة، عارفة بتبقى حاجات بسيطة أوي آه بتبقى حاجات بسيطة أوي مش زي بقى ال البرامج الكوميدية، المونتاج بقى والتلفزيون والحاجات والممثل لأ بتبقى حاجات هي بسيطة ومن بساطتها بتجذب انتباهنا، ي تبقى لذيذة بتغيّر جو يعني.
<laughs> أيوه. <laughs> <laughs> أيوه فهمت قصدك، إمم. بالضبط آه، وبتحس إن هي يعني الناس دي عندها مثلًا جزء معيّن كده من الإبداع، يعني هُم عارفين إيه اللي بيضحّك، عارفين حتى يحبكوا الدور كويس أوي، يعني هُم عاملين بقى مع بعض سيناريو وبيمثّلوا وحابكين القصة بالضبط، بتحس إن الناس دي إن الsocial media خلتهم يقدروا إن هُم يعبّروا عن الإبداع ده، كان ممكن لولا الsocial media ما يعرفوش يعملوا حاجة زي كده؟